Здравствуйте. <smacks lips> Ой, слушайте, хотела вот узнать, м, у вас, вот, ну, я сама как бы сомневаюсь в каких-то таких вот моментах про новости. А, важно ли это- оставаться в курсе событий мира? Почему, вот, например, это важно? Я теперь просто новостей много, э ну, я читаю новости, иногда мне вот говорят да, не могу как бы не читать, а мне говорят, что это как будто бы, ну, не надо, например, и вот интересно другое мнение.
Здравствуйте. Мгм. Ага. Читаете каждый день? Ну. У меня был период, когда я тоже просыпалась, и 1 дело, что это было- это телефон в в руку и какие-то каналы новостные все пролистывала, что произошло. Или перед сном тоже смотрела, а что произошло за день. Эм, наверное, не лучшая практика, потому что в одном случае потом спать иногда невозможно п когда почитаешь.
Ага. Ага, ага.
В другом случае, м, с утра настроение испортится. Кэтм знаете, какая-то смешная фи а, фраза из фильма: "Не читайте со советские газеты по утрам",- или что-то такое.
Ага, ага. А, да, чё-то не помню такого. Ну, то есть получается, а, вы, не считаете, например, важным, да, быть в курсе событий мира или всё-таки
И как эта фраза. Нет, для меня вот это как раз таки было важно. Я вот читала, и я заметила, что это начало влиять не очень позитивно на моё как будто бы ментальное состояние.
М. Ничего себе.
Вот, и мне кажется, и я получила советы от вот тоже, наверное, как вы, чт от друзей, что, ну, типа, зачем ты читаешь, если будет что-то важное там случится, тебе обязательно скажут все. А, то есть, а что-то неважное, э, можно пролистывать.
Мгм. А, ну ну да, да, я вот такое слышала, да, что прям ты всё равно узнаешь там про новости, если уж прям что-то критичное произойдет, зачем тебе вот это вот всё там читать и тому подобное?
Э это очень популярное мнение. Мгм. Ну да, ну, наверное, имеет место быть эта точка зрения. Как вы думаете?
Ну имеет, но с другой стороны, всё-таки думаю, что, м, ну, знать как бы новости, наверно, надо, а, что вообще в мире происходит на сь
Чтобы
Ну, элементарно даже, знаете, вот, ну, вы с кем-то там встретились или по работе, а, какой-то small talk, например, завязался, человек там, м, как бы может, э, а, ус ну вот, какая-то новость, да, была, которую все там обсуждали, он вас о ней спросит, а вы и понятия не имеете, а чё произошло, вот чё там все обсуждают? Такое вот, например.
Мгм. Ага. Ну да, есть такое.
<smacks lips> Как будто бы ты такой ос останешься, как сказать, не у дел, что ты вообще ничего не знаешь, а ты не можешь, чем да, да.
Не у дел. Ну, а можно заодно спросить, и тебе н ещё, может быть, с большим эн энтузиазмом будут рассказывать, а что же всё-таки произошло. <chuckles>
Да, кстати, ну, как вариант, как вариант. Вот, н ну, в общем и целом, я я бы, наверное, хотела быть в курсе событий мира. Да, всё-таки.
Как вариант. В курсе. Ам, вот у вас нет такого, что вы чувствуете иногда перегруз уже, слишком много новостей, и, как мы понимаем, сейчас всё-таки новости чаще и нь не позитивные, не очень позитивные.
Э, да, да, да, да. Ну, я стала замечать, что, например, даже вот, ну, как бы новости, там, по большей части там, где сейчас я нь там не смотрю там телевизор, да, например, чтобы новости там слышать. Это больше все-таки в каких-то в таких лентах происходит, да, сейчас, в социальных сетях. Ну, не знаю, вот у меня, по крайней мере, так. И я просто стала замечать ну, во-первых, там каналы ты чистишь, да, которые совсем там негатив какой-то показывают, кто там кого где-то там, ну, какие-то трагические вот эти случаи произошли, как бы криминального характера. Ну, такое, наверное, я бы не хотела каждый день знать, где там что произошло.
Мгм, мгм. Да, да, много каналов там в "Телеграме", в "Инстаграме". Мгм, мгм. Да.
Но, с другой стороны, знать, например, когда на твоём районе что-то такое происходит, наверно, бы хотелось бы знать, да. Ты же тут, например, тут живёшь и понимать, что здесь что-то там происходит, может, какие-то кражи, да, например, и ты, соответственно
Ну, эт это да, как и с это я согласна. Какие-то последние, наверное, новости. Или, например, вот в моей стране и в районе, э, очень актуальны забастовки. <chuckles> Если в м, в тех же самых каких-то новостных каналах будут писать, э, например: "О, осторожно, в этом месяце у нас забастовки, не знаю, каждую пятницу". Да.
э, можешь как-то обезопаситься. Мгм. Мгм. Ага, ага. А, да, не ходите туда, да, или не идите в метро, да, например, оно не работает.
И ты уже знаешь, и можешь планировать как-то, наверное, лучше свои свой день, чтобы
Ну да, вот видите, такие новости надо знать.
Ну, вот это важно. Ещё мне приходит ц на ум, что, например, если кто-то, э, у, инвестирует куда-то, ну, с с д с деньгами какие-то манипуляции делает, и всё-таки новости поли и политические, и мировые очень сильно влияют на ту или иную валюту, например, как, э, м, кто падает, кто подним <chuckles> поднимается, и на акции, наверное, тоже.
Ага, ага. А, ну, то есть получается, это с точки зрения, а, вам полезно, да, будут вот такие новости.
Да, мне кажется, вот люди, которые этим действительно занимаются, они как бы должны, а, оценивать ситуации и, например, стоит ли, м, в возможно, вложиться в в эти акции, или лучше быстренько их продать, потому что там щас будет всё плохо, или там какой-нибудь политик что-то сказал, и вот сейчас, э, тоже <chuckles> что-то произойдет.
Мгм, мгм. Ага. Ага, я согласна. Да, вот есть такие моменты. Конечно, это это это как бы если, ну, важно для человека, конечно, мне кажется, он должен знать. Ну, а как вы думаете
Ну, мне кажется, такие люди прям вот сидят и анализируют, действительно.
ну да, а как вы думаете, допустим, те же новости не влияют как-то в общем на мировоззрение или, например, решения человека по жизни?
А на мировоззрение иногда у меня складывается, а, ощущение, что как будто бы наоборот человек выбирает, э, сам под себя новости, под свое мировоззрение.
Мгм. А, вот так вот, да, то есть м
Ну, то есть, например, если я больше придерживаюсь каких-то оп о ну, оппозиции, например, то я буду, естественно, читать каналы какие-то оппозиционные. И
Ага, ага, ага. Знакомо, да, знакомо, кстати, да, что да, ты.
м, поэтому я не буду, например, "Первый канал" смотреть, что-то такое. Вот и
Я согласна, я согласна, поддерживаю.
Вот и по ну, мгм.
Ну да, ты выбираешь, наверно, источники, которые, м, ты им доверяешь, скорее всего, да, я так понимаю.
Да, либо какие-то нейтральные, может быть, которые могут как-то, м, плюс-минус более объективно осмотреть ситуацию без предвзятостей каких-то. Ну, такие, наверное, сложно найти.
Ну, я вот считаю, что самое главное- надежными должны быть вот эти новостные ленты, что они действительно, а, ну, не искажают там какую-то повестку, да, и вот, а, не преувеличивают, а рассказывают о новостях, как вот они есть, как произошли, так и показывают. Вот это, наверно, важно.
Да и ни Да, потому что т потому что часто там действительно всё так преувеличено, раздуют из мухи слона, не знаю, и вот, э, и и ты уже начитался и на стрессе сидишь из-за этого всего.
Да. Э, ка Да, касаемо каких-то вот таких вот, э, ситуаций, там вот там что-то произошло, вот это вот, э, такие кликбейты эти, вот эти вот все, особенно они влияют, мне кажется, вот на пожи пожилых, на возрастных людей. Да, они, м, не вчитались даже в новость, а там увидели: <gasps> "Боже мой!" И всё, и у них там голова закружилась, уже сразу же человеку стало нехорошо. <chuckles>
Ага, да. Конечно. Да, само собой, да, даже и далеко ходить не надо к пожилым, даже и на меня это влияет. Вот я начитаюсь тоже т там, где, не знаю, что-то, э, у что-то, м, случилось совершенно неважное, а там всё это так подано, как будто бы всё, <chuckles> не знаю, конец света.
Мгм. Ну да, э. Эт ну да, новости тоже как бы, хм, можно сказать, продают себя таким образом. Вот эти вот новостные каналы, они таким образом там аудиторию забирают себе, да, да, да.
Ну да, им надо, наверно, зацепить внимание зрителя, читателя.
Ну, а вот как вы считаете, э, нужно ли быть в курсе новостей, вот которые, допустим, в других странах происходят? Вот ты живёшь, например, в одной стране, а знать про новости в дру в другой стране, насколько это важно?
А, мне кажется, это вообще хорошо знать. Во-первых, потому что можно, н наверно, как-то более объективно оценить общую картину мира. Ну то есть, и, возможно, там п понять какие-то взаиво взаимосвязи, потому что, наверное, взаимосвязи везде есть, что происходит.
Мгм. Мгм, мгм. Ага, ага. Ну, которые, в принципе, и на тебя могут как-то да влиять, на нашу там на ту страну, в которой ты живешь, например.
Да, и плюс это на тебя же тоже может повлиять, э элементарно, опять же, проблемы, например, э, н не знаю, с паспортом, что с твоим паспортом тебе закроют въезд куда-то, например.
Мгм, мгм. Либо, например, какие-то товары, да, которые там в какой-то стране, например, производились, да, м, в масштабе, да. Вот из новостей, наверное, из последнего, что такое слышала, когда вот с курицами-то что-то случилось, да, и переболели курицы, ой, я не помню, в какой стране это было, а, боле гриппом что ли, они там все кучей заболели, и прям дефицит яиц возник, например. А, и и как-то это, в общем, почему-то отразилось, ну, в общем, на всю как-то индустрию, чё-то с яйцами вообще везде какие-то проблемы были. И вот такие новости, они как бы тоже вот ты их знаешь, и потом, ну, вроде как там новость раздули, а реально приходишь в магазин, а яиц нет. Ты такой: "Мгм, интересно".
Тоже это лучше бы знать. Да. Мгм. Мгм. Ага. А, да, бы было такое. Ну да, складываются в какую-то более чёткую картину
Да, да, и ты уже задумываешься, что, а вот там все-то яйца покупали, а ты, блин, не купил. Подумал: "А, ерунда". Да, да, а надо было взять, а ты такой отнесся к этим новостям как бы несерьезно, что там проблемы с яйцами. Ну да, так вот у меня так, э, так реально и было, что я так: "Ну, пф господи, что я, яйца не смогу, что ли, купить? Тоже мне проблемы". А по факту да, да, да, да, два две недели без яиц оказалось.
мира, может быть. <chuckles> А надо было <chuckles> запастись. Мгм. А оказалось, что может быть. Да, действительно. О.
То есть никакой там выпечки, ничего там, и на завтрак тоже без яиц. Вот как-то так получи
Эт это да. А, е ещё у меня такая мысль есть, что, м, сейчас, так как приходится жить в разных странах, то очень много иностранных знакомых либо коллег. И
Вот. Мгм. Да, да, да, есть такое.
получается, что лучше как-то быть таким более эрудированным, потому что, м, и с теми, и с другими всегда приходится обсуждать, ну, вот какие-то их, может быть, проблемы, м, бэкграунд, историю немножко, и что происходит в их странах. И поэтому, если, м, ты вообще не в курсе, ну, как-то сложно.
Ага. Ага, ага. Ну да, и Как т как-то узнавать надо информацию эту, ну, то есть.
Да, шт чтобы, ну, и разговор поддержать, и
Ну тут получается так получается так, что надо как-то фильтровать, да, вот эти новости, э. Ну, они и так же, мы уже обсудили, что они стресс бу на стресс влияют. Просто, видимо, какие-то, ну, я вот уже замечаю, что даже вот я в ленте листаю, да, новости, но я их не читаю каждую. Ну, я уже вижу какой-то заголовок, например, и, в принципе, мне по этому заголовку всё понятно. Бывает же даже новость такая повторяющаяся, там, что вот опять там у них опять вот то-то происходит. И как бы я думаю: "Ну и зачем я буду это уже читать?" Как бы уже выбираю из этой новостной повестки, в чё я а, во что я хочу углубиться. Да, иногда же бывают такие новости там про какое-то научное открытие, например, или там еще про что-то. Это, в принципе, интересно там, да, а, и не вызывает какой-то стресс, да. Ам, стресс, конечно, больше всего вызывает какие-то вот трагические ситуации, там, криминальные.
Мгм. Ага. Да. Мгм. Да, часто. Ага. Ага. Да, это познавательно. Да, и с особенно если с фотографиями, там еще иногда прикладывают прям, м, которые лучше бы не прикладывать.
Вот. Да, да, я прям стараюсь вообще такое не смотреть, эм, и чтобы не вызывать вот этот дополнительный стресс, потому что стресса и так вот хватает.
Согласна. Про фильтр вы хорошо подметили. Я тоже, ум наверное, довольно быстро листаю ленту и тоже по по словам вот выделяю и тоже увижу какое-то слово. Я такая: "Ну так, понятно здесь. Здесь листаем дальше". <chuckles>
Мгм, мгм. А это, наверное, видимо, какой-то такой опыт, сам собой разумеющийся. А, он сам как-то вот приходит к тебе, и, может быть, поэтому <smacks lips> новостники тоже стали вот эти, а, такие заголовки. Мне кажется, вот это вот, а, сделать такой грамотный заголовок- это, наверно, тоже такой талант, а, чтобы ты либо там, ну, читал заголовок, либо не читал, но как-то ты для себя
Мгм, мгм. Либо еще, знаете, делают неполный заголовок, например, начало. И тебе, чтобы понять, в чё в чем суть, надо почитать. <chuckles>
А, чтобы, наоборот, заманить тебя, да? Но это вот уже хитрость, да, это они как раз-таки опять продают свои новостные каналы. Но однозначно я думаю
Вот что я, конечно, тоже не очень поддерживаю. Ага.
что, а, в курсе событий, э, надо быть. А, просто, может быть, не так углубляться, не углубляться а, да, возможно, и на негативные новости нужно знать. М, как вот вы считаете? Мне кажется, если где-то что-то вот происходит там, не знаю, какой-нибудь бандит сбежал, и он у вас там на районе бегает, наверное, это надо знать, да?
Мгм. Ах, ну эт это важно, да. Но, например, опять же, если, эм, новость, ну, какой-то затяжной, э, конфликт, э, военный где-то происходит между какими-то странами. И, ну, вот, с одной стороны, я в курсе, что он происходит. И, м, я не, ну, каждый день, например, смотреть вот детали, что там происходит, эм, мне кажется, нь не обязательно.
Да. Мгм. Мгм, мгм, мгм. Да, да, да, ага. Ну, бе беречь себя надо. Ну да, вот знать, получается по факту, да, если это в курсе событий мира, то это знать, да, что вот там-то идут идут военные действия, здесь вот идут протесты, например, а тут вот там, я не знаю, вулкан извергается, и мне кажется, этого достаточно, в общем, если брать м мировую повестку вот таких новостей.
Мгм. Ага. Ну да, знать как факт, получается, что вот это есть.
Что да, там, например, тут полетела очередная какая-то, ну, в космос, там, инновационная ракета, там, или, не знаю, там, спутник новый куда-то там отправили, да, или там человеку вживили чип, и он смог пойти ногами, да, который долго не ходил.
Мгм. Ну, вот это интересно, кстати, с, эм, с вживлением чипа, чтобы человек мог как-то с силой мысли управлять, а, э, чем-то там. Да, я читала. <chuckles>
Да, вы слышали, да, эту новость, ее ее показывали, где му мужчина му мужчина, да, он не ходил, и вот с помощью этой технологии, его смогли поднять на ноги. Да, вот такие новости, они еще приободряют, я бы так сказала.
Мгм. Ну. Такие новости приободряют и вселяют какую-то надежду, что человечество, возможно, не обречено. Вот хотя бы что-то хорошее происходит, конечно. Потому что если, а, смотреть остальную повестку, больше, наверное, конфликтную политическую, там, конечно, э
Мгм, мгм. Да, да, я согласна. М, ну вот, как бы, выбирая, а, основные такие новости, ну вот, как бы быть в повестке крупных каких-то таких масштабных новостей, а не сидеть в них, в этих новостях постоянно именно. Вот тогда, наверно, а, в таком курсе событий, наверно, будет адекватно, наверно, я думаю.
постоянный стресс. Мгм. Да, можно проверить, когд можно проверить, когда есть время, и плюс тоже, э, наверное, если, э, замечаешь, что какой-то канал вот прям вот, э, постит что-то, м, ну, слишком, можно отписаться и на какие-то более нейтральные перейти, мне кажется, источники
Негативит. Да, ага. Да, я согласна.
где просто как факты подаются без
Спасибо, что поделились своим опытом. Интересно очень, да, знать вот, как другие люди думают на такую тему, потому что тема важная, конечно, всё равно.
Спасибо, ваши идеи тоже очень полезные. <chuckles> Да, очень актуальные, согласна. Спасибо.
Спасибо, всего хорошего.